<laughs> เอ๊ะ หรือตอนนั้นเพื่อนคนนั้นเขา หรือ หรือว่าตอนนั้น เพื่อนคนนั้นเขามีอะไรในใจหรือเปล่า? เขาอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่า? <chuckles> หรือคือ หรือเขาไม่พร้อมจะฟังเรา
มันเป็นเฉพาะคนจริง ๆ ค่ะ ค่ะ ก็ ไม่รู้ เหมือนกันค่ะ ก็ดู ดูไม่ค่อยใส่ใจเรื่องชาวบ้านเท่าไร ดูเหมือนจะติดโทรศัพท์ นึกถึงเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้ ก็ไม่ค่อยฟังเท่าไร
<chuckles> อา
เออ เราก็แบบมองว่า หือ
อ๋อ
ใช่ ๆ เราก็เลยเลือกหาคนที่เขาตั้งใจฟังเราจริง ๆ จะดี กว่า ทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้กับทุกคนจริง ๆ นะคะ
อืม แต่บางคนก็เป็นแบบนั้นจริง ๆ เออ ใช่ ๆ แบบ อา ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ เพราะว่าคนเราอะ อะไรนะ เขา อ่า การฟัง การรับฟังของแต่ละคน การอยู่พร้อมมันก็ไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน
อืม อืม
ใช่ บางคนเหมือนแบบว่า โอ๊ย บางคนเหมือนแบบ <tsk> "ไม่เอาอะ โอ๊ย เครียด โอ๊ย ไม่เอา ไม่ ไม่ ไม่ฟังได้ไหม? ไม่เอาดีกว่า เครียด" คือ คือเหมือนเขากลัวว่า ตัวเขาอะจะเครียด
อ๋อ
อืม เคยเจอไหม?
ค่ะ เคยเจอนะคะ อุ๊ย โอเคนะ อุ๊ย จะบอกว่าเคยเจอคนประเภทนี้ค่ะ เขาจะเป็นคนประเภทสุขนิยม ถ้าเรื่องอะไรก็ตามที่มันจะ drama หรือว่ามันจะส่อแววแอบเศร้านิดหนึ่ง ก็คือเขาไม่เอาเลย เขาจะเดินหนีไปเลยแบบ "อุ๊ย ไม่เอา ๆ ไม่อยากฟัง"
อืม ประมาณนั้น บางคนก็เป็นนะ อืม <laughs> เออ เออ เออ ใช่ไหม? แบบเหมือนไม่พร้อมฟังอะ
<chuckles> เจอจริง ๆ เขาก็ เราก็แอบมอง เอ๊ย ใช่ค่ะ
อืม
อืม มัน มันก็แปลกดีนะคะ โลกใบเนี้ย คือแบบมีคนหลายประเภทมาก ๆ เลยค่ะ
<chuckles>
ใช่ ตรงคนสุขนิยมตัวเนี้ย เรา เราก็เพิ่งแบบเจอตอนมหาลัยค่ะ
ใช่ ๆ ๆ แต่บางทีมันก็ทำให้